Мгм. То есть ты, в принципе, уже сама с собой пыталась проработать, да, как-то эту тему, вообще, ну, может быть, выписав все свои вот неопределённости, да, и с жильём, и с документами, и с работы, и, может быть, там отношения частично, да, сюда входят. И ты пыталась вообще как-то продумать, а может быть, попробовать с чего-то начать, может быть, попробовать хоть, ну, хоть как-то, знаешь, заземлить какую-то ситуацию, ну, по крайней мере, даже учитывая Ничего, да?
Я ничего не нашла, если честно. Да, кроме того, что вот надо как-то уже, наверное, определиться с бойфрендом, у которого всё определено вполне в голове. А я, ну, у меня-то- нет, но у него это всё как само собой.
Слушай, ну, в принципе, это уже неплохое начало, это хоть какой-то якорь. Если есть человек, который тебя может поддержать, помочь тебе, может быть, да, справиться с какими-то твоими переживаниями, видит какое-то стабиль какую-то хотя бы стабильность, да, может быть, там, хотя бы там не на сильно продолжительное время, но всё-таки. Но это хотя бы какая-то зацепка, как ты думаешь?
Так. Ну, очень не условная на самом деле, потому что, на мой, конечно, взгляд, он должен на мне жениться и дать документы своей страны.
Так, ну, а вы пытались обсуждать эту тему вообще? На самом деле хорошее решение.
А нет, этого точно не бу это очень хорошее решение для меня и абсолютно неприемлемое для него. У него в голове что-то другое.
<laughs>